Bạn ơi, nói nghe nè, bây giờ mình cảm thấy, ơ, buồn với lại, ờ, trống rỗng quá à. Bạn biết sao hông? Tại vì, ờ, mình mới, gọi là, mình chia tay người yêu á. Là người yêu của mình, bọn mình quen nhau cũng được để mình nhớ coi, ờ, 4 năm rồi. Có nghĩa là, ờ, bọn mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm đẹp với nhau ấy, và ảnh cũng, gọi là, ờ, giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc nè, rồi trong vấn đề tài chính nữa. Đó, nói chung là suốt 4 năm trời mà, thì, ờ, ừm, nói chung là có quá là nhiều kỷ niệm luôn. Mà rồi á xong rồi bọn mình, gọi là, chia tay, đó, tại vì là, ờ, ảnh phải mình phải, a, đi về quê, đó, còn ảnh thì ở lại Sài Gòn, nên là bọn mình hổng thể nào mà chấp nhận yêu xa được. Đó, xong rồi cái chia tay. Cái từ khi chia tay đến giờ cái mình cảm thấy, ơ, khá là trống rỗng, và mình cảm thấy, gọi là, vô cảm với những mối quan hệ khác luôn á bạn.
Ừm. À, à, cũng Ừm. À, nghe bạn kể nha mình có thể cảm nhận được á là bạn đang trải qua một cái giai đoạn khá là khó khăn cho cái việc là chia tay, đúng hông? Và á khi mà ai chia tay á thì cũng sẽ có những cái cảm giác tương tự giống bạn thôi, nên là bạn đừng có quá lo lắng về cái vấn đề đó ha. Thì hồi nãy bạn cũng có kể với mình về cái lý do chia tay rồi á, thì hông biết nha, thì hai bạn đã chia tay nhau được bao lâu rồi ha?
Ừm, nói chung là chia tay cũng được khoảng, ơ, 3 tháng rồi đó bạn. Tuy nhiên thì, ờm, sao mà mình có cảm giác giống như là mới như ngày hôm qua đó bạn. Có nghĩa là tại vì, kiểu như là, cũng 3 tháng rồi, kể từ khi mà mình, ờ, gọi là, mình về quê đó, tuy nhiên bọn mình, gọi là, chia tay nhưng mà ảnh vẫn rất là quan tâm đến mình đó. Thì như mình kể á là lúc trước á là ảnh cũng hay, gọi là, tặng quà nè, rồi, à, hỗ trợ về tài chính á, đó, thì vừa rồi á là, ờ, kiểu như, sinh nhật của mình á, ảnh vẫn gửi tiền cho mình xong ảnh gửi quà cho mình đó. Ừm, mà nói chung á là bọn mình là đã nhắn tin với nhau là chính thức là, ờ, chia tay trong êm đẹp, có nghĩa là bởi vì, à, hai người không thể yêu xa và cái, ơ, định hướng chung nó hông có giống nhau ấy, cho nên chia tay trong êm đẹp. Tuy nhiên thế nhưng mà anh ấy vẫn quan tâm mình giống như một người bạn á, nên là, kiểu, mình bị khó quên đó nè bạn.
Ừm. Mình hiểu. À. À, có nghĩa là hiện tại vẫn giữ liên lạc với lại người yêu cũ, đúng hông? Khi mà bạn vẫn giữ liên lạc như vậy á, thì cảm giác buồn nó sẽ nhiều hơn đó, và mình rất là đồng cảm với l với lại những cái chuyện mà bạn đã trải qua luôn nha. Thì hổng biết á bạn ơi, ờ, bạn có nói là bạn chia tay cũng được một thời gian rồi á, thì cái cảm giác trống rỗng này á, nó kéo dài từ cái thời gian là bạn vừa chia tay luôn hay là dạo gần đây thì bạn mới có cảm giác trống rỗng vậy ha?
Nói chung á là trống rỗng kể từ khi, a, gọi là, vừa chia tay luôn á bạn. Tại vì á là khi mà mình chia tay nha, cái lúc mà, ờ, đi về quê á thì, gọi là, ảnh cũng lâu lâu á, ảnh cũng sẽ, gọi là, nhắn tin, ờ, hỏi hỏi thăm tình hình đó. Tuy nhiên thì, ờm, gọi là, mình cũng rất là buồn luôn á, mình cảm thấy rất là, kiểu, trống vắng á, mình cảm thấy trống rỗng á thật sự luôn á. Kiểu như là, bình thường trước kia thì mình có người yêu nè, xong rồi cái, ờ, có gì mình cũng sẽ tâm sự, xong rồi buổi tối thì bọn mình sẽ, um, gọi là, chở nhau đi ăn và tâm sự chuyện công việc này kia, và ảnh cũng là người mà rất là hay động viên mình trong công việc luôn. Và thật sự thì, ờ, mình cảm giác như là ảnh rất là một người rất là hợp với mình luôn. Đó, tuy nhiên là do vì hoàn c cảnh nên là chia tay cho nên là, ờ, đến bây giờ thì mình cảm thấy mình nói chuyện với ai cũng hổng có hợp như là với ảnh, và cũng không có ai thật sự là thấu hiểu mình như là ảnh hết trơn á. Cho nên là mình d cảm giác nha giống như là mình bị vô cảm luôn á, mặc dù là có bạn bè cũng giới thiệu cho mình đi chơi và tìm hiểu người này người kia, nhưng mà mình cảm thấy, kiểu như là, à, những người đó thật sự là chưa có đủ wow á bạn, chưa có đủ phù hợp với mình luôn. Ừm.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừ. Thiệt luôn! Ừm. À! Ừm. Nghe bạn kể đó nha, thì có thể thấy á là bạn đang trải qua một cái giai đoạn rất là bối rối và khó chịu sau chia tay nè. Và mình hiểu cảm giác đó nha, thì bạn không có dễ dàng chút nào đâu, nên là bạn cố gắng là đừng có quá lo lắng nha, tại vì cũng có nhiều người khác cũng trải qua cảm giác như vậy thôi. Tại vì là con gái khi mà chia tay thì chắc chắn nha mình sẽ cảm giác rất là buồn nhiều rồi. Thì nha, không biết là cái cảm xúc như vậy á thì nó có ảnh hưởng nhiều đến lại cuộc sống của bạn hông? Ờ, cách mà bạn ăn ngủ nè, với lại là công việc hàng ngày của bạn nữa?
Ừm. Đúng rồi đó bạn. Có, nói chung là giống như là mấy ngày sau khi chia tay thì mình cũng về quê và mình bắt đầu một cái công việc mới luôn, thế nhưng mà mình cũng, gọi là, không được tập trung quá nhiều ấy, kiểu như, lúc trước khi mà mình làm việc ở trong thành phố ấy, thì, ờ, mình rất là bình thường về cái việc mà tập trung cho công việc và mình làm việc cũng theo mình đánh giá á là cũng khá là chuyên nghiệp đi, thế nhưng mà khi mà mình về quê á, mình gặp những cái chuyện stress trong việc tình cảm của mình nè, xong rồi, kiểu, mình không có tập trung ấy. Lâu lâu thỉnh thoảng thì mình cố gắng tập trung nha, nhưng mà mình vẫn nhớ về đó, về người yêu cũ, và nhớ về những cái kỷ niệm khi mà ngày xưa á, khi mà hai đứa còn ở bên nhau ấy. Đó, rồi, ờ, mình, gọi là, nó cũng ảnh hưởng tới, kiểu, giấc ngủ nữa đó bạn. Đó, chẳng hạn như là, ờ, khi mà mình đi ngủ mình cũng khó ngủ tại vì buổi tối á, mình hay lấy cái điện thoại ra nha, mình xem lại hình ảnh nè, rồi xem lại những cái, ơ, video mà hai đứa đi chơi chung với nhau, rồi hai đứa đi du lịch chung á. Thật ra thì 4 năm mà bạn cảm có thể thấy là nó có rất là nhiều kỷ niệm luôn. Thế là xong mình coi xong, cái xong rồi cái, a, mình khóc, đó, mình khóc rất là nhiều luôn, cái mình hổng có những đêm mà mình khóc tới, ưm, 1:00-2:00 sáng, xong rồi sáng dậy mắt sưng húp luôn. Đó bạn, xong mình, kiểu, ừm, là có những buổi đó là mình phải xin nghỉ buổi sáng luôn tại mình sợ mọi người thấy á. Đó, cho nên là ờ, rồi nhiều khi mà, ờ, mình cũng bị biếng ăn nữa á, nghĩa là kể từ khi chia tay á, mình, ờ, gọi là, mình cũng hông có thèm ăn nữa á bạn, mình cảm thấy, kiểu, mệt mỏi sao sao á.
Ừm. ha? Ừm. lại. Ừm. Ừm, hiểu nha. Ừm. Khó quá ha! Ừm, mình hiểu rồi nha, cái việc chia tay đó ảnh hưởng rất là nhiều đến vại cuộc sống của bạn nè, từ cái việc ăn uống nè, ngủ nghỉ rồi cả cái công việc hàng ngày luôn. Thôi, bạn đừng có tự trách mình quá nha! Tại vì, ca cảm giác này á thì cũng là điều bình thường thôi, mình cứ từ từ mình cải thiện là được nha bạn. Thì á nha, ờ, thì qua cái việc này á, hông biết á, bạn có đã tâm sự với lại người thân hay là bạn bè gì về cái việc này để mình giải tỏa cái nỗi lòng mình chưa?
Ừm. Nói chung á cũng có, thì mình, ờ, có tâm sự với bạn thân của mình ở dưới quê nè, mình cũng có nói là ''Sao mà tao buồn lắm luôn!", xong mà mình, kiểu, cảm thấy rất là buồn, mình cũng phân vân hông biết là cái việc mà mình rời xa ảnh có đúng không và, ờ, liệu là mình rời xa như vậy á thì thật sự là mình có tìm được một mình nó tốt hơn không? Tại vì theo như mình nhìn nhận á là ảnh là một người rất là tốt với mình rồi, đó, thì bạn bè của mình cũng cũng khuyên mình là thôi bây giờ nếu như mà cả hai đều không có chung một cái con đường đi phía trước thì là nên chia tay chứ không có nên, gọi là, dây dưa, tại vì dây dưa thì cuối cùng cũng sẽ hổng có kết quả gì hết. Nói chung là mình biết là như vậy á, nhưng mà mình cũng rất là buồn á, mình cũng vẫn chưa quen được, tại vì tại vì một quãng thời gian dài mà, 4 năm mà, ờ, có cái sự đồng hành cùng nhau ấy, nên là đâu có phải nói là quên là dễ quên được. Đó thì, kiểu, bạn bè mình cũng cũng khuyên mình này kia, nhưng mà tại vì mình nghĩ chắc là do thời gian còn mới ấy, nên là mình vẫn còn cảm thấy buồn lắm bạn ơi! Mình nhớ nha, có những ngày mà mình đi làm về một mình á, xong mình chạy đi dạo vòng vòng á, cái mình khóc trên đường đi luôn á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng đó. Đúng rồi. Mình hiểu nha. À, nghe thương bạn quá à! Tại vì bạn chắc là khó vượt qua được cái chuyện này lắm hông? Tại vì nó kéo dài tới thời điểm hiện tại luôn và bạn đang trải qua những cái giai đoạn khó khăn về cái việc chia tay này. Mình nha, mình rất là hiểu bạn và đồng cảm với bạn luôn. Bạn đừng có quá lo lắng nhiều nha! Thì hồi nãy giờ thì mình cũng đã được nắm được cái câu chuyện của bạn rồi á, thì á mình sẽ có vài cái lời khuyên cho bạn để mình có thể là vượt qua được cảm giác này á. Hay là bạn có muốn nghe hông, hay là bạn muốn là tâm sự tiếp về vấn đề này ha?
Ừm. Ờ, nếu mà được thì, ờ, bạn cho mình thêm những cái lời khuyên của bạn đó, để mà mình làm sao để mà mình có thể, gọi là, bớt cái cảm giác buồn bã này được hông?
Ừm, ờ, đầu tiên á bạn, để mà giảm bớt cái cảm giác là trống rỗng nè, rồi là vô cảm sau mà chia tay như vậy á, thì bạn bắt đầu từ cái việc nhỏ thôi là bạn sẽ nhận diện được cái cảm xúc của mình nè. Có nghĩa là bạn sẽ phân biệt đâu là nỗi buồn nè, đâu là cái sự hụt hẫng mất mát á hay là cái sự vô cảm nha. Khi á mà bạn nhận biết được rồi á, thì bạn sẽ biết được là à, mình sẽ gọi tên được nó ra và mình sẽ cảm giác được là, à, mình đang hiểu cảm xúc nó là như thế nào, và mình có thể là từ từ mình cải thiện á bạn. Thì bạn thấy cách này được hông?
Ừm, mình thấy cũng có lý, tại vì bây giờ mình cũng hang hơi trống rỗng và vô định á. Thành thử ra là mình cảm thấy cảm giác của mình nó cũng hoang mang. Thì theo như bạn nói cũng đúng, thì bây giờ mình sẽ, gọi là, cố gắng, gọi là, nhận diện cái cảm xúc của mình trước nè, đó, để biết là mình bây giờ mình thực sự cần gì, để mà thời gian sắp tới mình sẽ, gọi là, cố gắng để cải thiện những cái cảm xúc này của mình, thì mình thấy cũng ô kê. Vậy thì không biết là bạn có còn thêm những cách nào khác cho mình nữa hông ha?
Ờ, và á nha, bạn có thể thử cái cách là mình sẽ tạo lại mấy cái dấu cột mốc nhỏ trong ngày của bạn á, làm những cái công việc ổn định bình thường thôi, có nghĩa là bạn sẽ cố gắng là mình sẽ có những cái giờ là ngủ cố định trong ngày nè, hay là mình sẽ cố gắng là ăn uống điều độ hơn. Với lại nha, nếu mà có thời gian á, thì bạn có thể là mình đăng ký một cái môn thể thao mới hay là mình chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng thôi, thì khi mà bạn tham gia những cái hoạt động như vậy á, thì bạn sẽ cảm giác là tinh thần của mình khi mà bạn được ngủ đủ ăn ngon nha, thì chắc chắn là tinh thần của bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều luôn. Và khi mà bạn tham gia mấy cái, gọi là, hoạt động thể dục thể thao á, thì cơ thể của bạn tiết ra mồ hôi nha, thì khi đó tinh thần của bạn sẽ có thể là khỏe hơn nhiều á. Bạn thấy cách này ổn hông?
Ừm. Ổn hơn ha. Ừm, bạn thấy cũng ổn á. Nói chung là, ừm, do mình, gọi là, quá là, ờ, nhớ người yêu đi, thành ra là đôi khi là mình tự làm hại bản thân mình luôn á bạn, nhiều khi là mình buồn quá mình bỏ bữa luôn, thì như bạn nói cũng đúng, bởi vì á là, ờ, đôi khi mình cần phải, gọi là, nhìn nhận lại bản thân mình, xong rồi mình cũng phải làm cho mình tốt hơn, đúng hông? Cho nên là mình đâu có thể nào mà chìm đắm trong những cái cảm giác buồn bã này được. Thôi được rồi, để có gì ngày mai á thì mình sẽ, gọi là, cố gắng thiết lập một cái lịch trình ngủ nè, rồi lịch trình ăn uống, rồi lịch trình, gọi là, tập thể dục cho nó đều đặn, bởi vì thật ra thì, ờ, ừm, mình tốt nhất là mình nên, gọi là, yêu bản thân mình trước, đúng hông? Thì sau đó mình mới có thể tìm được một người yêu mình, xứng đáng với mình, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng đó. Ừm, bạn nói rất là đúng nha, và mình hy vọng là bạn sẽ cảm nhận được điều đó nha. Với lại á, thì bạn có thể là thử thêm một cái cách nhỏ nữa nè, là bạn sẽ kết nối lại với lại mấy cái mối quan hệ của bạn, ví dụ như là, ờ, ừm, tìm lại bạn bè ngày xưa nè, hoặc là bạn có thể tham gia mấy cái câu lạc bộ ở địa phương của bạn, hoặc là bạn tham gia mấy cái hoạt động tình nguyện đi, nói chung là những cái hoạt động nào mà có nhiều người tham gia nè, hoặc là có bạn bè bạn tham gia á. Khi mà bạn bắt đầu có những cái hoạt động như vậy á, thì bạn sẽ cảm giác như là, à, ngoài kia cũng rất là nhiều người á, và biết đâu á bạn sẽ có thể là tìm lại được cái cảm giác là thích một người nào đó, hoặc là cảm giác hồi hộp khi mà gặp ai đó trong những cái hoạt động như vậy ha.
Ừm. Cũng được. Ừm, nghe bạn nói cũng có lý á nha. Tại vì bây giờ á mình cứ, gọi là, chìm đắm trong cái cảm giác buồn bã nè, xong mình cứ, gọi là, cứ tự lo sợ "Ồ, hông biết là nếu như mà mình, gọi là, mình chia tay với lại anh người yêu cũ rồi đó, thì liệu sau này á sợ là mình hổng có tìm được một ai mới, cái mình cứ phải đóng cửa trong nhà, xong rồi mình buồn bã hoài thôi." Nói ngay bạn nói thì có thể là mình sắp tới mình sẽ cố gắng mình đăng ký tham gia nhiều câu lạc bộ hơn để mình, gọi là, mở rộng mối quan hệ, kết nối với bạn bè. Thì cũng đúng là như bạn nói, có thể là biết đâu đó mình sẽ tìm được một người bạn mới, một người bạn nào mà có thể đủ thấu hiểu của mình, mà biết đâu nếu như mà OK hơn thì mình sẽ, gọi là, tiến tới mối quan hệ tìm hiểu người mới, mình thấy chắc cũng ổn á bạn.
Ừm. Đúng á. Ừm. Thì đúng rồi đó. Khi mà mình bắt đầu mình nhìn ra thế giới nha, thì mình sẽ cảm giác thế giới ngoài kia cũng có nhiều điều rất là hay và tốt đẹp á. Và mình cứ, gọi là, mở lòng đi! Mình đừng có nên quá gấp gáp bước vào mối quan hệ mới hay như thế nào hết, mình chỉ cần mở lòng từng bước từ bạn bè thôi, rồi từ từ nha, mình có thể là nâng tiết lên hơn. Thì mình thấy cách đó cũng có thể là giúp cho bạn á đỡ buồn, với lại cảm giác có thể là vượt qua được cái chuyện này á ha!
Ừm. Đúng nha. Ừm, mình thấy cũng hợp lý đó. Nói chung là mình đừng có nên là tự trói buộc bản thân một mình đi. Đó, cũng nên mở lòng để tìm kiếm những cái điều mới, điều tốt đẹp hơn chứ, đúng hông? OK, mình hôm nay mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha! Mình thấy những cái cách của bạn rất là t ổn á, thì thắp tới mình sẽ áp dụng và mình hy vọng là mình sẽ vượt qua được cái giai đoạn sau chia tay này nha.
Đúng. Ừm. Mình hy vọng á, với những cái lời khuyên của mình á, bạn có thể là áp dụng thử ha!